Eee, polisin yanına gittiğimde, eee, belgelerini t eksiksiz getirdiğin için teşekkür ederim dedi. Dedim ki anlayabiliyorum. <chuckles> Ç hani, o anda çok mutlu oldum. Eee, dedim acaba o an stresde stresliydim, anlamıyor muydum veya, eee, biraz kendimi kapattığım için mi anlamıyordum acaba dedim. Sonradan fark ettim ki az önce senin bahsettiğin gibi yavaş konuşan bir, eee, polise denk geldim ve bu benim için çok güzel oldu. Çok, ya, anlatamam, yani. Büyük bir Evet.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. A! Evet. Daha rahat hissettirmiştir sana kendini.
Ya da benim yabancı olduğumu bildiği için, eee, o şekilde davranıyor. Çünkü, ımm, bizi bir, eee, göçmenlik bir ofisine alıyor. Yani, önüne hep insanlar geliyor. Öyle olduğunu düşün.
Hı hı. Evet. Evet, evet, evet, ta tahmin edebiliyorum. Evet.
Hı hı. Evet. Eee, işte, hani, teşekkür etti, ııı, teslim aldım dedi. Senin için önünde bir süreç olacak. Eee, green kartını a ülkeden, eee, almadan, hani d çıkmanı önermem dedi. Bunları anlayabildiğim için, yani, o mutluluğumu anlatamam tabii ki. <chuckles> Çünkü burada da anlamasaydım büyük sıkıntı yaşardım. Ama
Hı hı. Hı hı. Hı hı. 11 saat bir de geri dönmen gerekirdi.
Evet, yani, her şey aklınıza geliyor. Yani, diyorum acaba kabul etmeye de bilirler mi? Hani, tabii bilemiyoruz süreç nasıl ilerleyecek. Eee, daha sonrasında tabii ki olaylar başka şekilde <chuckles> devam etti. <chuckles>
Çok zor. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Olayların devamını merak ediyorum ama, hani, buradaki kaygı durumun aslında olayların, aaa, normal akışında görmeni engellemiş. Şimdi, aaa, eminim bu ülkeye tekrardan girerken, hani, o pasaport sırasında tekrardan bekliyorsun ama, hani, o pasaport sırası artık heyecanlı bir yerden öte, eee, sıkıldığın ve bitse de gitsek diye beklediğin bir, çünkü sonucunda, eee, seni salıp göndereceklerini bildiğin bir yere dönüşmüş olsa gerek. E, peki sonra neler oldu, nasıl devam etti bu hikâye? Çok merak ediyorum, böyle rahatladığın, ilk rahatladığın anı.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Sonrasın <chuckles>